Ừm. Ngoài ra thì những cái câu chuyện, cũng như là cái niềm vui mà mọi người trò chuyện với nhau trong bữa cơm chẳng hạn, thì nó cũng là một cái gì đấy, gọi là, cái hương vị dành trong món ăn, đúng hông? Và cái, ơ, ờ, cái việc mà khi mà mọi người ăn cơm cùng nhau ấy thì gia đình bạn có cái quy tắc ngầm nào không? Ví dụ như kiểu là, à, khi ăn cơm thì, ờ, không được xem điện thoại, hay là như nào? Hay là không được ngò kiểu, gõ bát đũa như nào đó chẳng hạn?
Có nha, có nha, ờ, từ hồi nhỏ thì mình cũng được, ờ, mẹ dạy cái kiểu là phải ăn làm gọi là, ăn coi nò à, ăn trông nồi, ngồi công trông hướng á bạn. Phải ngồi ý tứ nè, đó, rồi ăn chén đũa nó cũng phải cầm gọn gàng và cũng không có bị vơi cơm, còn ăn cơm xong thì phải là, gọi là, vét sạch cơm kiểu như thế đó.
À, đúng rồi, phải xem xét kỹ xung quanh. Đúng rồi. Ờ, phép phép cơm mọi người rồi là, à, ăn uống phải giữ phép.
Đúng rồi, và điện thoại thì gần như là không sử dụng luôn, tại vì nó đã hình từ thói quen từ rất là lâu rồi. Ờ, cái thế hệ của tụi mình cũng ở không phải là thế hệ trẻ bây giờ là các bạn quen dùng điện thoại nhiều, mà ở cái thế hệ mà 9X đi, cũng là cái thế hệ mà, ừm, từ hồi xưa, từ cái lúc nó không quen điện thoại thì cũng đã ngồi ăn cơm vui vẻ rồi. Nên mình gia đình mình luôn giữ cái nhịp đó để không có bị, ờ, làm phiền bởi những cái điện thoại hoặc là tính chất công việc.
Ừm. Ừm, <tsk> ờ, vậy thì, ờm, ờ, giả sử nhá, bạn có anh chị em gái ruột chẳng hạn khi mà đi lấy chồng lấy vợ rồi và sau đó thì Tết hoặc là cái dịp nào đó mọi người cùng về ăn cơm chẳng hạn, thì cháu bạn hoặc là, ờ, ở những người cháu của bạn đi, ờ, sử dụng điện thoại trong giờ ăn cơm và, kiểu, rất là quấy nhiễu ấy. Thì, à, liệu bạn có cảm thấy là khó chịu, hay là bạn có muốn là làm thế nào đó để khắc phục cái chuyện này không? Tại vì là cái việc mà sử dụng điện thoại nhiều trong bữa ăn ấy, thực ra nó cũng không tốt đâu.
Rồi, nó ảnh hưởng mà nó cũng, kiểu là, bị ngắt quãng cái cái mặt cảm xúc trong cái buổi ăn với nhau, đúng hông? Và nhiều khi là cái buổi ăn
Đúng rồi, tôi tạo sự xa cách hơn với mọi người ấy.
Cách mà còn giảm cái, ơ, khẩu vị. Tức là nhiều khi còn cảm thấy không ăn ngon nữa, tại vì mình bị chú tâm quá vào điện thoại á. Thì thường thường là mình có một cái luật ngầm với nhau, tức là đã lên bàn ăn thì không có cầm điện thoại, đó. Nên là ví dụ cháu nhỏ chưa biết thì mình có thể nói cho mẹ cháu tại vì mẹ cháu cũng hiểu cái điều này, đó, thì mẹ cháu sẽ đã dạy cháu rồi. Còn nếu mà trường hợp mà cháu vẫn không nghe nữa thì mình sẽ nói riêng, hoặc là, ừm, tập cho bé từ từ, đúng rồi, sẽ có những cái quy tắc riêng, tập cho bé từ từ. Ừm, và khi còn con nít nó cũng dễ lắm bạn, nếu mà mình làm cho nó vui, nó ngồi ăn nó háo hức với mình á, thì thật ra thì nó cũng quên luôn cái điện thoại, đó.
Đúng rồi. Ừm, sẽ có cách dỗ khác sao? À, vậy cả nhà cùng trò chuyện với bé chẳng hạn ha?
Đúng rồi, khi bé mà cảm thấy được chú ý rồi thì bé quên luôn cái điện thoại. <chuckles>